वही तो, बाप रे! मतलब वाह! ये तो बहुत एक अच्छी योजना है। मतलब इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था और मुझे क्या मैं तो मुझे लगता है कि मेरे आजू बाजू भी लोगों को कम पता होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग है जिनको ऐसी चीज़ों की मतलब बहुत ज़रूरत है। और जिन जिनको सही मायने में ज़रूरत होती है ना, उन तक भी अगर ये सब चीज़े नहीं पहुँच पा रही है सही है।
हुँ, हुँ। जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, ये सारी चीज़ें आप अगर अपने आस-पास जानने वाले से पूछ लो ना तो उसका मुँह जो है एक तर एक तरफ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा कि अरे! हम क्यों बताएँगे? मेरा फसल अच्छा हो रहा है ना, हमको दूसरे से क्या मतलब है? है ना? हुँ।
हाँ, हाँ। <laughs> हाँ। सही कह रही हैं आप। अ, वो वो तो वही तो दिक्कत है कि अ, पहले समाज में होता था एक-दूसरे के ऊपर प्रेम-भावना। आज कल हो गया इतना द्वेष हो गया है कि जलन हो गया है वो तो, कहीं न कहीं लोग चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ें। और ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि अ, हम ऐसे देश से जो एक-दूसरे को लेके बढ़ते थे, हम यहाँ पे आ गए हैं। परंतु अ, चलिए मेरा मानना ये है कि हम अपनी अ, किसी प्रकार की जैसे मुझे लगता है कि गलती, हम दूसरों पे नहीं डाल सकते। देखिए योजनाएँ सबके लिए निकलती हैं, तो मुझे लगता है अगर अ, सामने वाला अच्छा है तो वो बताएगा। अगर वो हाँ।
हुँ। हुँ। वही ना। उहुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ। जी, जी। हाँ। ये तो हाँ, ये तो है। बिल्कुल, य ये बात है जैसे कि मैं मैंने अ, जो है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अ, घर पे घर ठोकते जा रहे हैं। सारी योजनाएँ जो है अ, वो अपने बेटा के लिए, अपनी बहु के लिए, अपनी अ अ, पोता के लिए। सारी सारी जो योजनाएँ ले लेते हैं और घर पे घर ठोक के जो है महल बना देते है ना? और उसके उसके बगल में जस्ट जो है जो बेचारा झोपड़ी में रह रहा है, वहाँ तक वहाँ तक वो उसको जानकारी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जो है उसके बराबर जो है अ, बिल्डिंग ना ठोकले। है ना? तो बिल्कुल एक-दूसरे से लोग जलते हैं और ये कहीं न कहीं जो है एक बहुत बड़ी लोगों की खामी है।
हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <laughs> अरे! <laughs> जी। हुँ, हुँ। सही कह रहे हैं। हुँ, हुँ। जी, सही कह रहे हैं आप और अगर लोग मतलब कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ना अ, वो एक प्रेम-भावना मर गया है क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो बहुत एक दिखावटी दुनिया बन गई है। सबको ना एक-दूसरे से ऊपर दिखना है। सबको ऐसे ही है। हाँ।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। अरे! कोई भी योजनाएँ कोई भी योजनाएँ आती है सरकार की मान लीजिए तो वो अ, ऐसा थोड़ी है कि आप अपने पैकेट से आप पैसा दोगे दूसरों को है ना? मतलब वो सरकार सरकार के द्वारा आएगा तो आपको केवल बताना है, है ना?
हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ।